Hm, puh, was gibt's denn da? Ja, natürlich so Partnerin also wenn das dazuzählt, ne, ähm, Leute in meinem Umfeld, ähm, wenn die Partnerin schon sagt: „Wozu brauchst du das denn jetzt?“ Dann oh, dann öffnet das immer ganz schnell die Augen, äh, dann fühlt man sich so 'n bisschen ertappt und denkt sich so: „Ja, die hat eigentlich recht. Wofür brauche ich das jetzt grade”, ne? Oft erkennt man sich ja, äh findet man sich ja dabei wieder, dass man das dann versucht zu rechtfertigen. Ähm, aber ja, das ist halt, hm, ein Punkt so, ne, das Umfeld.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja. <chuckles> Ja. Okay. Mhm. Und und fühlst du dich dann auch manchmal so wie gelähmt, ja, obwohl du vielleicht die Lösung schon schon kennst, ja, von der von der Entscheidungsparalyse?
Ja, ich f gelähmt, kann man so sagen, genau, aber, äh, eher, hm, dass das am stärksten ausgeprägte Gefühl ist eben, dass ich mich, verd also wirklich sehr genervt davon fühle, ne, weil ich wirklich ähm, ich es ich würde behaupten, es ist schon besser geworden. Also, es gab Zeiten, da habe ich tagelang, ähm, damit verbracht, irgendwie, hm, mir was zu bestellen. Dann fange ich an, mich darüber von A bis Z zu informieren was kann das, äh, ist es wirklich das Beste? Was können andere Dinge? Fernseher egal, was es ist, ne? E Elektrogeräte.
Mhm. Mhm. Okay, ja. Ach du, das heißt, du fuchst dich da so richtig rein, ja? Du liest, ja, Test Testberichte durch, schaust schaust Videos an und so weiter. Hm, war das schon immer so oder kam das dann erst mal, ja, weil du dann vielleicht mal 'ne schlechte Erfahrung gemacht hast?
Ja, ja, ja, Ja, genau. Genau. Nachher Kenne ich gar nicht. Mhm. Kann ich gar nicht so genau sagen, ob das schon immer so war, aber, hm, ich war schon immer ziemlich entscheidungsunfreudig, ne? Das heißt, mir fällt es immer nicht so leicht, auch beim Einkaufen oder im Restaurant, das ist a alles das das zieht sich so 'n bisschen überall durchs Leben. Ähm
Mhm. Mhm.
Ja, und das macht es einfach ja, danach kannst du die also, wenn ich mit Beispiel: Ich kauf mir jetzt 'n irgend'n Elektrogerät, 'n neues. Ähm, danach kannst du mich alles darüber fragen, also, ich kann dir wirklich gute Tipps dann geben, ne? Also, ich bin wirklich sehr gut informiert, aber dann auch nur
Mhm. Ja, wow, okay. <chuckles> Aha. Ja, was hast du jetzt konkret zuletzt gekauft? Ja. <chuckles>
Ähm, ja, 'n Fernseher zum Beispiel. Das war jetzt so ähm, da habe ich mich auch hatte ich eigentlich vorher gar keine Ahnung gehabt, jetzt kenne ich die Unterschiede zwischen OLED, QLED, MLED. Ähm
Okay. Aha. Okay, das ist ja Mhm. Mhm. Okay, und wie für was hast du dich jetzt konkret en entschieden dann beim Fernseher? Das ist ja jetzt auch spannend.